Genelde gönüllü işler hakkında düşüncelerini öğrenmek istiyorum.
Gönüllü işlerin oluşturulmasını da çok seviyorum açıkçası. Katılımını da seviyorum, eee, hoşuma gidiyor yani.
A! Süper. Katılmasını seviyorum, dedin. Daha önce katıldığın ya da şu anda aktif bulunduğun, yaptığın bir gönüllü iş var mı acaba?
Evet, şu an bulunduğum ülkedeki bir, iii, gönüllü faaliyet grubunda varım. Hatta en son bi bir hafta önce yapmıştık bir etkinlik.
A! Çok güzel. Tamam, nedir bu gönüllü aktivite?
Eee, en son katıldığımız, ııı, bir, iii, 17-18 yaşına kadar olan çocukların gittiği mülteci yurtlarına gidip, eee, orada, işte, kısa da olsa onlara, eee, hoşça vakit geçirtmeyi sağlamaktı, açıkçası ama benim bulunduğum grup çeşitli şeyler de yapıyor. Hani, tek bir konu odaklı değil, işte, bazen, eee, yaşlıların marketten eve alışveriş poşetlerini taşımaya yardım etme, bazen sohbet etmek isteyenlerle buluşup sohbet etme, çay kahve içme, çocuklarla oynama gibi gibi. <chuckles> Evet.
Hı hı. <tsk> A! Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Hıı. Çok güzel. <chuckles> Harika. Ç çok farklı alanlarda aslında, insanlara yardım etmek için yapılan gönüllü işler diye anlıyorum. Doğru değil mi?
Evet. Evet, evet, gerçekten öyle.
Çok güzelmiş. Şeyi çok merak ettim: <smacks lips> Bu çok yoğun bir şekilde yapılıyor mu? Yani, sen, mesela, bu işi yaptığın zaman şey diye düşünüyor musun, “Ya, keşke biraz daha bu gönüllü iş yapan insan olsaydı. Ah, yetersiz kaldık.“ diye bir düşünce oluyor mu ya da gözlemlediğin şeyler var mı?
A! Evet, gerçekten. Yani, bazen, eee, gidilince az daha az kişi gelmiş oluyor ya da d dediğin gibi sayının az olması sebebiyle daha az kişiye etki edebilmiş oluyoruz. O yüzden daha çok kişinin olması her zaman aslında kuvvetlendirir. Eee, ken buraya gelmeden önce Türkiye'deyken de farklı, orada daha farklı bir, iii, gönüllü, orada daha çok eğitim gibi bir gönüllü işindeydim. O da mesleğim kaynaklı böyle, ımm, istenilen yerlerde eğitimler verme gibi oluyordu. İşte kendi
Hı hı. Hımm. Evet. O o nedir? Evet. Hıı, çok güzel.
eee, hukukla ilgili oluyordu mesela onlarla ilgili seminerler, i bilinçlenmek isteyenleri bilinçlendirme, orada daha çok
Hı hı. Çok afedersin, iş iş hukuku mu yoksa normal bir hukuktan mı bahsederiz?
<chuckles> Yok, yok, ııı, normal. Eee, o sıra tabii daha çok, ııı, ceza hukuku kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri oluyordu bazen. O şekilde talepler geldikçe, işte, biz gönüllü ekibimizle birlikte gidip eğitimler veriyorduk. O daha farklıydı bundan tabii. Orada da mesela kişiye ihtiyaç duyuyorduk çünkü ne kadar yani, bazen aynı anda çok fazla talep olabiliyordu ama az kişi olduğumuz için her yere yetişemiyorduk.
Hımm, evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım.
O yüzden, keşke daha çok kişi olsa dediğimiz oluyordu, evet.
Yani, bir Hı hı. Ya, bir kişi eksikliği var. Bu gönüllü işlerde bir insan eksikliği var, anladığım kadarıyla. Peki, bu kişilerin sayısını arttırmak için bu insanlara ne yapabiliriz? Yani, nasıl cesaretlendirebiliriz? Bir somut örnekler aklına geliyor mu benimle paylaşabileceğin?
Doğru. Aslında şöyle, kendi ülkemdeyken, eee, bu daha kolay geliyordu çünkü, eee, mesela yapmıştım hatta dediğim gibi o eğitim gönüllülüğündeyken, eee, baş aynı benim meslektaşım birisine ve bana güvendiğini bildiğim birisine yaptığım işi anlatıp, onun da neler yapabileceğini söyleyip, onun da alanını bildiğim için davet etmiştim mesela, benim bir gittiğim faaliyete.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hıı.
O da benimle birlikte gelmişti ve böylelikle ne kadar aslında güzel olduğunu görüp sonra, benden sonra da mesela, benim olmadığım zamanlar devam etmişti. Yani, aslında sanırım önce bize güvenen insanlar bulmak gerekiyor galiba, bu cesaretlendirme iş
Çok güzel. Hımm. Anladım. Eee, çevremizde çevremizde kendi güvende ya bize güvenen arkadaşlarımızı başlatabiliriz. Çok güzel bir somut örnek oldu buna. Eee, onun dışında, böyle, daha genel düşünmek olursak, yani, daha fazla insan almak için belki bu, eee, gönüllü işlerdeki kuruluşların da yapabileceği bir şey olabilir, eee, ya da bireysel olarak kişilerin yapabileceği şeyler olabilir. Öyle şeyler aklına geliyor mu, artırabilmek adına bunu?
Evet. Evet, gerçekten öyle. Evet. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Özellikle, mesela, eee, o konuyla ilgili bakanlıklar harekete geçebilir belki. Çünkü en çok insanların tereddüt ettiği şey, kon yani, çekinceleri genelde acaba, hani, bu grup nasıl bir grup, güvenebilir miyim, hani, ben neyin içine giriyorum gibi endişeler oluyor. <chuckles> Ama, mesela, devletin herhangi bir kurumu bunları açıklasa ya da, işte, grupları gösterse, belki o zaman insanların da soru işaretleri gidebilir.
Hı hı. Hıı, <smacks lips> tamam. Hı hı. Evet. Hah, değil mi? Evet. Evet, endişeler var. Hı hı. Hıı. <smacks lips> Anladım, çok güzel. Harika. Eee, ben bir de şeyi çok merak ediyorum burada ya. Bu, eee, insanlar genel olarak, eee, tabii ki, hani, işleri oluyor, aileleri oluyor, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyorlar. Genelde bir insanlarda böyle bir zaman sıkıntısı oluyor.
Doğru.
Bu, yani, gönüllü işlere zaman ayırabiliyor musun sen? Ya da burada gönüllü çalışan insanlar nasıl zaman buluyorlar? Biraz bu konuda beni aydınlatabilir misin rica etsem?
E evet, gerçi Dediğin gerçekten, aslında <chuckles> önemli bir sorun. Çünkü bir de biz bunu kendi gönüllü ekibimiz içinde yaşıyoruz. Şimdi grubumuz var, orada bir faaliyet belirleniyor. Daha sonra o faaliyeti uygulayabilmek için gün belirlemeye çalışıyoruz. Ama, işte, herkesin Dediğin gibi, zaman çok önemli bir etken, herkesin o günü uymayabiliyor. Öyle olunca da grup yöneticimiz o gün için, eee, artık anket açıyor, anket belirliyor ve çoğunluğa göre karar veriliyor. <chuckles>
Hah. Değil mi? Eve Evet. Hımm. Hı hı. Hımm. Ha. Süper. Şey gibi bir şey, değil mi biraz daha: İşte, eee, "Bu zaman diliminde, şu günde, şu zaman diliminde uygun musunuz?" Eee, %50'nin üzerinde uygunluk çıkarsa tamam, "Şu zaman diliminde, şu günde yapacağız." diye bir karar ortaya çıkıyor. Doğru anlıyorum, değil mi?
Doğru. Evet. Evet, evet. Hatta mesela yakın zamanda yaşadım daha, önümüzdeki hafta için mesela, yine, eee, mülteci yurdunda çocuklar için boyama etkinliği düzenlenecekmiş.
Hı hı. Harikasınız, evet.
Eee, işte, grupta gün yine zaman çakışması yaşadık. Hatta en sonki belirlenen gün bana biraz uymuyor gibi ama, işte, ben de yine de yazıyorum, mesela, hani, diyorum ki söz veremiyorum ama, eee, elimden geldiğince yine de, hani, katılmaya çalışacağım diye belirtiyorum. Mesela, hani, katılamayacaksam o söz veremediğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bize güvenerekten o güne, eee, randevu oluşturuluyor.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hıı. Çok güzel. Hı hı. Hımm. <tsk> Anladım, çok güzel. Ben bir de şeyi merak ettim. Eee, Türk Türkiye'de bir atasözü vardır, damlaya damlaya göl olur, diye. Aslında, hani, bir kişinin emeği bile ne kadar, eee, güzel şeyler doğurabilir demektir.
Evet. Evet, gerçekten.
Bu noktada bazen şey düşünebiliyor musun, böyle? Ya, ben bir kişiyim, benim emeğim de bir işe yaramaz ya, zaten yapan insanlar var gibi bir his oluyor mu ya da oluyorsa bunu nasıl aşıyorsun, mesela?
Yani, evet, dediğin gerçekten doğru ve aslında pek çok insanın da zaman zaman bu hisse kapıldığını, hatta pek çoğunun sırf bu sebeple harekete geçmediğini görüyorum. Hani, kendi etkilerini gözlerinde, hani, aslında o büyükken ama onlar gözlerinde bunun ne kadar büyük olduğunu göremeyebiliyorlar. Öyle olunca da aynı dediğin noktaya ulaşılabiliyor ama, hani, hep bir hikâye anlatırlar ya, deniz kıyısında sahile vurmuş denizyıldızları için bir tanesini alıp denize kavuşturana derler ya, o denizyıldızı için ama çok şey fark etti diye. Hani, ben de arkadaşlarıma aslında, bunu hatırlatmaya çalışırım. Tamam, belki evet, eee, hayalindekine kavuşamayacağız, hayalindekine ulaşamayacağız ama sonuçta o denizyıldızı için fark etmiş olacak diye.
Hı hı. Hımm. Ah, evet. Hımm. Hı hı. Evet. <chuckles> Çok güzel. Evet, evet. Hı hı. Çok güzel, denizyıldızı örneğiyle aslında arkadaşlarını ve, işte, gönüllü arkadaşlarını çalıştığın, motive ediyorsun, eee, çok doğru bir motivasyon tekniği olabilir bu, evet.
Evet. Evet. Evet, ki mesela ve, böyle, çok motive olan arkadaşım vardı. Hatta şimdi seninle konuşurken, üniversitedeki bir faaliyetim geldi aklıma. Üniversitedeyken de, eee, bir kütüphanede, eee, görme engelliler için, eee, kitap seslendiriyordum mesela. Eee, onun da, böyle, eee, şöyle oluyordu, orada evden yapma imkânı yoktu. Oraya gidip, orada kendi kayıt odaları var. Kayıt odalarında, işte, bize verilen kayıt cihazı ve oradaki seçilen, orada istekliler belirleniyordu. Eee, hangi kitabın okunması istiyor onu da ben okuyordum, böyle, ama tabii tek seferde bitmediği için, misal, haftada 2 gün gidiyordum. Orada, böyle, kayıtlar oluşturdum. Daha sonra, işte, beni gören arkadaşlarım, hani, ne yapıyorsun diye onlara da anlatmaya başlayınca sonra biz çoğalmaya başladık. Bu sefer çoğalmaya başlayınca daha çok kitap okunmaya başlandı. Oradaki o, eee, talep edilen kitapların sayısı artmaya başladı. Yani, hani, evet, belki küçük bir şey ama insan, o bir tane bile kitabın bittiğini görünce mutlu oluyordu.
Hı hı. Evet. A! Çok güzel. Hıı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. A! Senin motivasyonunu sağlayan onu orda bitirmek ve aslında yardım edebildiğini görebilmek, doğru anlıyorum, değil mi?
Evet, hani, o istek listelerindeki bir tane kitabın yanına artık o "okundu" işareti geliyordu ya, hani, güzel oluyordu. Hani, taleplerden, beklenilenlerden biri de tamamlandı diye. O şekilde aslında, hani, o yüzden insan, tamam, belki hayalindekine ulaşamayabilir ama en azından küçük de olsa bir adım, o yüzden cesaretlendirir diye düşünüyorum.
Hı hı. Ah! Çok güzel. <chuckles> Hı hı. Hı hı. İnsanlık için ne kadar güzel aktiviteler yapıyorsun, eee, ve çok uzun zamandır yapıyorsun anladığım kadarıyla. Yani, üniversite zamanında başlamış, belki öncesi de vardır, yaşadığın, eee, kendi ülkende, yaşadığın başka bir ülkede bu aktiviteye devam etmişsin. Harika duruyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. İlk adımı nasıl attın? Nasıl bu gönüllü işlerde çalışmaya başladın?
<chuckles> Evet. Yani lise kısmında aslında öyle bir, eee, faaliyet şu an hatırlayamıyorum. Eee, belki de, hani, öğretmenlerin yönlendirmesiyle de varsa da, hani, kendim hatırlayamıyorum. Sadece üniversiteyi İstanbul'da okumuştum ben. Üniversiteye gittiğimde, işte, eee, hani, bir şeyler yapmak istiyorum öğrenciliğin harici, yanı sıra diye ve, eee, sesli okumalar yapmayı sevdiğim için aklıma bu katkı gelmişti. Sonra araştırmıştım kendim, böyle bir faaliyet var mı diye. Araştırırken bu kütüphaneyi bulup, gidip, görüşüp sonra onlar da beni alınca başlamıştı serüvenim. Diğer iş hayatındayken gelen de, eee, aslında bilgiler hep geliyor, eee, yani, bilgilendiriyorlar, "Böyle bir şey var, yardımcı olmak ister misiniz?" diye. Sonra o kişilerle irtibat kurup, hani, "Ne yapabilirim? Benim elimde bunlar var, hani, eğer size faydası dokunursa." diye. Farklı ülkeye gelince de direkt internet üzerinden araştırmaya başladım, mesela, hani, direkt gönüllü işler, gönüllü faaliyetler tarzında bulmuştum bu grubu da.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. A! Çok güzel. Evet. Harika. Yani, hayatında, eee, seni bu konuda hayatını değiştiren bir öğretmen olmadı direkt bir şekilde. Fakat sen daha çok, böyle, hani, eee, doğal bir şekilde gelişti. Bir noktada alışkanlık olduğu için, a, evet, işte, araştırmalarında, işte, yeni ülkeye geldiğin zaman, eee, internet araştırmalarıyla buluyorum diye bahsettin. Bu gibi araştırmalarla başladın. Evet.
E, biraz arıyorum sanırım. Evet ve, eee o, iş hayatımda olan, yani, sonuçta t tamamen iş hayatımdaki bilgilerimle olan bir faaliyetti aslında ve garip bir şekilde, eee, o bana tabii sonuçta bir getirisi olmasa da iş hayatımdaki, eee, e en tatmin olduğum anlardan biri oluyordu, <chuckles> garip bir şekilde.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Ya, çok keyifli duruyor böyle aktardığın zaman. Eee, çoğu insanın keyif alabileceği bir şey gibi duruyor. Eee, çok uzun bir geçmişin var anladığım kadarıyla. Yani lise zamanından başlamış bu gönüllü aktiviteleri. Eee, elinde
Evet. Evet.
somut bir başarı hikâyesi var mı? Ben, eee, işte, bunu yaptım, bunun sonucunda böyle bir sonuç aldım. Eee, böyle bir hikâyen var mı? Var ise, eee, bundan biraz bahsedebilir misin? Nasıl gerçekleşti, nasıl sonuçlar elde ettiniz?
Bu şekilde gönüllü bir iş yapmam neticesinde mi?
Kesinlikle, evet.
Aslında bunu bu şekilde söyleyemem çünkü, mesela, dediğim gibi, eee, o kitapları kimin okuduğunu görmüyordum ya da o faaliyetlere gidiyordum ama o faaliyetlerdeki insanları bir daha görmüyordum ya da şu an, işte, yapıyorum ama hepsiyle belki birer kez karşılaşıyorum, yani, akıbetini, eee, takip etme ya da ne derece etki etti gibi, iii, bir durum olmadı ama sadece şu olmuştu, lisedeyken şu an şunu hatırladım. Eee, bir okula gitmiştik. Biz lisedeyken ilkokul bölümündeki okula gitmiştik. Orada 1-2 hafta, böyle, öğrencilerle etkileşim hâlinde olan bir faaliyetimiz vardı. 2 hafta boyunca aynı öğrencilerle etkileşim hâlindeydik. Sonra 2 haftanın sonunda
Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
böyle, bir baktım o etkileşimde olduğum 20 civarı öğrenciydi. Hepsi, böyle, bana ayrı ayrı <chuckles> mektuplar yazıp, resimler çizip onu bana getirmişlerdi ve ben onu hâlâ saklarım, dosyaladım ben onları. Yani, o, böyle, elimde somut kalmıştı. Ya, hani, böyle, bir, eee, verdiğim emeğin, böyle, hani, farklı bir şekilde dökülmüş hâlini görünce evet, o çok hoşuma gitmişti, bir tek elimde o var. Tabii, buna başarı gözüyle belki herkes bakmayabilir ama benim için bu güzel bir başarıydı. Ben çok mutlu olmuştum.
Hı hı. Hı hı. Karşılığı gibi, evet. Evet, çoğu insanın başarı gözüyle bakacağını düşünüyorum, eee, ama ne kadar da güzel bir şey, hani, gönüllü işlere katılmak. Eee, Türkiye'de şöyle bir deyim vardır, hani, iyilik yap, denize at, gibi. Aslında burada yaptığın işler de gönüllü işler de, eee, iyiliği yapıyorsun ve karşılığında bir beklentin yok. Ama, eee, eğer ki bir, hani, bir gülücük görürsen, bir insanı mutlu etmede düşüncesi bile, aslında, eee, seni mutlu etmeye yetiyor diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
<chuckles> Evet. Evet, gerçekten. Bence od o bahsettiğin, eee, tebessümü de kim görse bence çok mutlu olur.
He he. Tebessüm zaten genelde insanları mutlu eden, eee, güzel bir şey değil mi? Çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok keyifli bir sohbet oldu.
Evet. Evet. Öyle Ben teşekkür ederim. Benim için de.
Tekrardan görüşmek dileklerimle.
Hoşça kal.
Hoşça kal.